Claro, y además que no tengo ese paladar cerrado, ¿no? Para l cosas extrañas. Entonces, bueno, pues pedimos el cuy, eh, ya sabíamos a lo que a lo que nos exponíamos con el costo, pues está bien. Claro, claro. Entonces, pues, eh, el el el problema fue cuando llegó el platillo, ¿no? O sea, fue impactante.
Claro. Más o menos, ajá. Okey, ¿por qué siem siempre no fue un roedor como lo quere pues como lo que esperabas o qué fue lo que te sorprendió a la mera hora?
Es que era más que roedor, era una rata gigantesca, o sea, <chuckles> fue fue algo impactante y y sobre todo que, <chuckles> como decimos comúnmente, no no no la maliciaron, o sea, con sus dientes y así como que los tenía así de fuera, así y no sé, y los ojos saltones y una una trompota así de de ratota, ¿no? Y y y la
<laughs> Ajá. Ah, ya. Ajá. Okey. <chuckles> Podría decirse que eso fue lo cot lo que te sorprendió en sí, sí, el el aspecto, este, que tenía tal cual como de un roedor, tal vez, no sé, un tanto amenazante, ¿o que era?
Sí, sí, sí. Entonces inmediata
Como que te podía comer a ti el el el cuy, ¿no? En vez de que tú te lo fueras a comer.
Fíjate Fíjate que fue más como como ese impacto de traer a mi mente escenas. O sea, inmediatamente me vino la película esta de hace muchos 1000 años, de Ben, la rata asesina
Ajá. Ya. Okey.
y y que yo la tenía delante de mí y que además iba a pagar $100 dólares por ese plato, ¿no? <chuckles> O sea, pero dije: "Bueno, vamos, ¿no? A a a sugestionarnos" porque me empezó a llegar el aroma.
Ajá. Ajá. Va.
Entonces, tenía un olor muy sabroso. Entonces, mi esposa, pues, o sea, me veía y me decía o sea, mi esposa no tenía problema, ¿no?
<chuckles>
Porque ella había pedido ceviche. <laughs> Entonces, pues era basi básicamente
Ajá. Ey, entonces dijo, ahí a arriésgate tú y ya me contarás, ¿no? De qué trata.
Sí, o sea, es es tu cuy, disfrútalo, es tu aventura, ah, tú lo pediste. Entonces, eh
<giggles> Ajá, date. Y me das a probar además, ¿no? Sí, <chuckles> sí quieres. <chuckles>
Sí, ya ya después que lo probé, porque no le dije, no le e e esto esto es muy muy muy, eh, eh, muy chistoso. Entonces
Ajá.

Huelo el animalito este, huelo el platillo, olía muy sabroso, olía como a como a quemadito al al carbón, tenía un buen aroma, la textura estaba doradita, como cuando pides algo así, un un lechoncito bien doradito, muy rico, a buena temperatura, el color, eh, pues doradito, este, ocre. Bien, ¿sabes?
Ajá. Oh, qué bien. Suena bien. Ujú.
Entonces
Oye, entonces, además de todo, ante antes de que sigas, este, además de todo, tuviste una montaña rusa de de de emociones, porque primero era la expectativa, ¿no? De lo que te iban a traer, luego lo que te trajeron fue lo que te causó como rechazo, pero luego empieza a llegarte el olor y te vuelve a a dar como atracción, entonces estuviste como en un sube y baja con con este platillo desde que te llegó a tu mesa.
Sí. Ujú. Sí. Totalmente, totalmente. Y dije: "Bueno, pues ahora viene lo bueno, ¿no? O sea, hay que probarlo hay que probarlo, ¿de dónde agarro?". Pues sí, s siempre te estás acostumbrado a que la carne que está pegada a las costillas, pues tiene buen saborcito y eso. Y pues sí, le corto la costillita, digo: "Bueno, pues vamos a ver a a ver qué sabe", y y un cachito de la piernita, y dije: "Bueno, pues primero la carne, para saber cómo está la carne". Y ahí vino ahí vino ya el total desencanto, ¿sabes? Sí, no, eh. No, no, no, no, no, no, fue No, no, no.
Ujú. Ajá, exacto. Ahora sí, a comerlo, tal cual. Ujú. Okey. Claro, al grano. Ujú. Oh, no. Yo pensé que ibas a decir algo distinto, que que, por el contrario, que habías comprobado que realmente todo ese esa textura, ese olor, ese ese aroma que te estaba invadiendo se había confirmado cuando lo lo probaste.
No.